Tipo la laser X non lo vorrei. Cioè, fai che per caso, per sbaglio, iniziano a fulminare qualcuno. Cioè sarebbe brutto anche perché di solito si attiva con emozioni forti. Fai che mi spavento e inizio a a <chuckles> a fulminare. Que mhmm, diciamo meglio di no.
Okay. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Eh, sì. Mh-mh. <chuckles> Tutte quelle cose potenzialmente pericolose, che potrebbero ferire, o r mhmm, mhmm, addirittura uccidere qualcuno, forse, ecco, quelle le evitiamo. Io stavo pensando, in realtà, semplicemente che il po un potere che tante persone dicono che vorrebbero, sia leggere nella mente, io non vorrei averlo. Non vorrei averlo per il semplice fatto che anche se uhm, sto ipotizzando che magari sia un potere si presuppone che si che puoi attivare tu, perché se non si potesse attivare sarebbe un no secco, perché io non voglio andare in giro, e sapere cosa pensano tutti, okay, non mi interessa. Esatto. Capito? <chuckles> Eh, vero, ti scoppia la testa, quindi no. Però, anche se potessi attivarlo non lo vorrei, perché, perché sono una curiosona, cioè, io veramente lo attiverei anche cioè, pe capito? Mi dico: "No, non lo faccio." Poi lo faccio, poi magari vengo a sapere di cose che non voglio sapere. Tengo il broncio alla persona, però cosa posso dire: "Eh, ti ho letto nella mente, so che hai fatto questo." Cioè, capito. Quindi io questo per me è un no, perché mi conosco e non riuscirei a gestirla, quindi no.
Esatto. Te quale? Mh-mh. Sì. Ah, vero, mi è venuto in mente. Sì. No, esatto. Ma poi non ce la fai, hai tutte 'ste informazioni nel cervello. Secondo me, dopo a 'na certa impazzisci. Mh-mh. <chuckles> Sì. Sì. <chuckles> Esatto. Esatto. Ma lì non ce la farei. Esatto, poi t ti arrabbi. "Ma, no, ma perché sei arrabbiata?" "No, niente, così." "No, è impossibile. Dai, vai, conti" "No, perché l'altro giorno, allora" <chuckles>
Eh, capito? “Non ho niente. Niente.“ Eh certo. <chuckles> E che cosa vuoi dire? <chuckles> Sì, sì, anche perché mic puoi ammettere le tue colpe? No, quindi <chuckles>
Esa "No, ti ho letto nella mente." "Ah." E, poi dopo è l'altra persona che deve essere arrabbiata con te, quindi va vai un po' è controproducente.
Mh-mh. Eh, capito.

Sì no, no, assolutamente. Quindi, ecco, questo direi che, no, no, mhmm, non lo scarterei, lo scartere ecco. Un una cosa invece una possibilità, uhm, di potessi abilità, ecco, senza limiti, anch questo mi sembra po' troppo surreale, però a capit la capacità di guarire, la capacità di guarire. Quindi, non lo so, ecco, sì, s
Evitare. <chuckles> Sì. Mh-mh. Beh, più o meno ce l'abbiamo, eh, questa capacità in parte. Cioè, quando ci facciamo un taglietto alla fine poi si ricrea la pelle, quindi i in teoria abbiamo già in parte questo
Mh-mh. Sì, è vero. Mh-mh. No, certo, si crea a pelle, quindi forse è più una cosa magari un po' più veloce, no, quindi ne senza processo delle crosticine che si formano, eccetera, io mi faccio, ecco, un taglietto così emb e non non vedo, ecco, il cos quello che sanguina, quindi mi evito anche tutta la parte che brucia, tutt quel momento prima, capito, ecco, questo. Poi, non so. I?
Ecco, adesso mi è venuto un altro in mente. Mh-mh. <chuckles> Esatt E invece, tipo, la l'immortalità la vorresti o no?
Oddio, no, no, non la voglio.
Beh, ch io da piccola pensavo: "Ma sai che bello, vivi per sempre." E adesso dico: "Madonna, ma non me"
Sì. Ma anch'io la volevo, anche perché guardavo un sacco di serie sui vampiri, quindi per me era un sogno. Però adesso, cioè, una volta che cresci veramente cioè io non ci voglio fare niente con l'immortalità, però cioè, No, no, ne ho abbastanza, ne ho abbastanza. Cioè, 100 son troppi, mi dispiace. <chuckles>
Mh-mh. Cioè, già a 100 anni son tanti secondo me. <chuckles> Anche perché poi, ve cioè, mhmm, se hai tantissimi anni cioè, immortale, vedi tutte le generazioni che passano, vedi tutti tutto quanto, tutti i casini. No, secondo me, anche lì ti esplode la testa a una certa.
Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, sì no, no, infatti, ecco. Dai, va bene. Poi, secondo me, perderemmo anche il senso della vita e la gioia di vivere sapendo che non finisce mai, capito, quindi, mhmm, ricadremmo Eh, esatto, non te la godi conoscendo gli esseri umani un po' tral Mh-mh.
Esatto, non hai più esatto. Non te la godi al cento per cento. Anche perché lì vai a a dire: "No, lo faccio domani, tanto posso farlo anche domani, vai così."
Eh, capito? Tanto Esatto, esatto, assolutamente.
Vai a procrastinare ogni volta.
<chuckles> Vero, e io già procrastino abbastanza, quindi mi sa che non ho bisogno dell'immortalità per <chuckles> per peggiorare il tutto. Sì, do dai, bene, bene, comunque, vedo che un paio di abilità n le abbiamo citate. Speriamo che venga veramente questo genio della lampada a chiedercelo, che abbiamo le risposte pronte, esatto. <chuckles> Va bene, dai. <chuckles> Top bene, grazie per questa conversazione, dai, molto, molto piacevole e, niente, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo. Eh, sì. Ecco dai, ciao ciao. Ciao.
<chuckles> Di questo di questa abilità. <chuckles> Mh-mh. Esatto, così chiedo il teletrasporto. <chuckles> Non vedo l'ora di teletrasportarmi. Anch a te, grazie. Sì. Anche a te, buona giornata. <chuckles> Cia ciao. Ciao.